Mhmm, <tsk> e, all'interno di questo concerto, hai avuto anche la possibilità di fare amicizia con altre persone? E come l'hanno vissuta i tuoi genitori che erano con te?
Allora, ehm, ti dico la verità: non mi è capitato, perché comunque era ehm, essendo, sai, la mia prima volta, ero un po' stavo un po' sulle mie, no, non sapevo bene come muovermi, cosa fare, quindi, ecco, non mi è capitato. Però, ehm, un paio di anni fa, sono andata al a quello che, fino ad ora, è stato il concerto più bello della mia vita e, ehm, insomma, mi è capitato di di parlare con altre persone, anche di avere una discussione, però vabbè <chuckles> capita, capita.
Mh-mh. Certo. Mh-mh, mh-mh. Mh, okay. Mh-mh. Eh, vabbè, c capita, capita all'interno dei concerti. E a proposito di questo concerto che mi dicevi, ehm, ehm, che è stato, diciamo, forse, mhmm, uno degli ultimi concerti dove sei andata, che a quanto, ehm, posso sentire, ehm, insomma, ti ha segnato in qualche modo, <sucks teeth> qual è la differenza che hai visto magari con il concerto di Tiziano Ferro? Se ti va di descriverlo appunto?
Sì. Assolutamente. Allora, ehm, sicuramente, quando prima mi mi chiedevi, no, della multiculturalità e quanto la musica possa unire, questa cosa l'ho sentita moltissimo, ehm, nel concerto, appunto, nel secondo concerto che è stato di, uhm, Harry Styles, che è uno dei dei cantanti, sì, degli one direction, anni fa e, ehm, a parte che eravamo a Londra, perché io e mio marito ci eravamo trasferiti da un po' e poi c'erano persone da tutte le parti, cioè ho sentito parlare italiano, ho sentito no, ehm, inglese, spagnolo, cioè davvero di tutto, ehm
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah, okay. Ah, bene! Bello! Mh-mh. Ert Beh, bellissimo, insomma, sentirsi praticamente non, ehm, uno straniero, ma parte del mondo. Ecco, tutti quanti lì, per ascoltare un cantante, è bello. Poi?
Mh-mh. Sì, assolutamente, guarda, quello è stato bellissimo, anche se a Londra poi succede spesso perché c'è praticamente un uhm, è è pieno di culture diverse, però in quel frangente l'ho sentito proprio tanto ed è stato cioè il concerto in sé è stato bellissimo, super, super emozionante per un sacco di motivi, ehm, cioè lo rifarei adesso, <chuckles> po sì, sì, sì, sì.
Mh-mh. Mh-mh. Altre 1000 volte. <giggles> Beh, bello questo. E che cosa ti ricordi magari di questo concerto, diciamo, ehm, magari, l'arrivo, ecco, ehm, le canzoni, com'è stato?